De maneira online, é. Eh, quando eu tav quando eu morava em São Paulo, não, eh. Fazia presencial.
Uhum. Então, mas se s se você sempre consegue ver resultado quando você tá sendo atendida por ela, por que você não tenta manter isso de forma constante? Você não acha que seria
Não, então, eh, eu acho que acho que me eu não me fiz entender direito, desculpa. Eu tenho essa melhora emocional que não necessariamente melhora o meu sono, entendeu? <chuckles> Então assim, a a terapia eu já tentei usar, inclusive pra pra gerenciar sono, mas por mais que eu tenha esse suporte dela sempre que eu preciso emocionalmente para eu viver melhor no meu dia a dia, eu nunca senti, e nesses períodos que eu tive com ela, a melhora do sono. Eh, e aí eu não sei se é uma coisa também que é que é natural minha, entendeu? É uma coisa minha. Hã.
Hã. Aham. Hum, entendi. Melhora no sono. Então, eu ia te perguntar uma coisa, o você trabalha a ultima eh, hoje fora, assim? Tem algum tipo de trabalho externo?
Não, eu não Eu ten aí também é uma coisa que acho que afeta o meu sono, é porque eu tenho buscado uma recolocação profissional e, por conta do tempo que eu parei, por causa de filho, eh, também. O meu inglês, assim, ele é muito bom pra trabalho, ano passado eu consegui uma posição que acabou não dando certo por uma série de motivos. Eh, e aí assim, porque eu tenho esse gap no currículo, também não tenho muito networking aqui onde eu vivo, tem sido, assim, frustrante essa busca também. E, por mais que finance financeiramente assim, eu me eu sou uma pessoa privilegiada, no sentido de que meu marido tem um cargo bom, tem uma, eh, tem um um uma uma renda boa, eh, financeiramente assim, a gente não não necessariamente precisa que eu trabalhe.
Aham. Uhum. Aham. Hum, entendi. É. Sim. O trabalho seria importante por diversos fatores, não só o financeiro, né? Trabalhar dignifica, da sentido, né? Satisfação pessoal. Exatamente!
Exatamente! Uma satisfação pessoal. Sim, exatamente, exatamente. E f é.
Entendi. Não, eu estava te perguntando, sabe por quê?
Aham.
Porque tem pessoas que são noturnas. Eu conheço casos, próximos, de de pessoas que elas, se deixarem, elas ficam acordadas a noite toda e, se precisar emendar no trabalho ali, até emenda, mas se não, consegue ali tirar, eh, períodos de sono durante o dia que deixam elas completamente regeneradas, e Exatamente! E tem mesmo já, eu já até pesquisei também sobre, e tem pessoas que são noturnas. E, como você tá dizendo que isso começou há muito tempo, talvez isso possa ser uma realidade pra você. Não não que você precise aceitar, você pode sim trabalhar pra fazer diferente, pra entre aspas, ter um um sono normal, né, vamos dizer assim, eh, mas pode acontecer de ser uma característica sua também, e aí não adianta se culpar e ficar pensando, entendeu?
Sim. A noite inteira. Uma renovada, é. Sim. Sim. Sim. Sim.